يعني فعلًا هي حاجات كتير جميلة أوي و وفكرة إن أنتِ ت تطبّقيها في حياتِك طبعًا هتفرِق معاكِ جدًا وهتكون آآ، سبب لتغيير جَذري طبعًا في حياتِك كلّها و و وفي نمط الأيام اللي أنتِ بتبقي حاطّة لها ال آآ المهام اللي أنتِ عايزاها وكده، فالموضوع فعلًا هيكون أنا شايف إن هيكون ليه تأثير إيجابي جدًا. فهل جرّبتِ إن أنتِ تاخدي خطوة في حاجة زي كده ولو بسيطة؟
بُص، يعني أنا ممكن أجرّب في يوم بس مثلًا بسبب قلِّة الترتيب بتاع اليوم وإن أنا برضه ما حطّيتش حاجة إن أنا أمنع الحاجات السلبية اللي بتخلّيها تأثّر على يومي، ده بيخلّيني يعني إن أنا أبدأ يوم و10 لأ. و و و أو مثلًا أبدأ يومين والّا حاجة و وبعد كده أبطّل خالص مدّة طويلة جدًا وأرجع تاني أحس إن أنا محتاجة أعمل كده ضروري عشان أنا فعلًا خلاص مَلّيت جدًا وحسّيت أنا فعلًا قدّ إيه متضايقة و وأرجع تاني بس برضه بارجع مدّة بسيطة جدًا وطبعًا لمّا بارجع باحس إن أنا طبعًا 0 لإن أنا يا دوبك باكون لسه بادئه آآ، وبطّلت مذاكرة أو بطّلت اللي أنا باعمله. فباحس إن أنا بابتدي من البداية في كل مرّة فأنا ما باتطوّرش خالص وباحس إن أنا ما بامشيش خطوات في الموضوع، لإن مثلًا يعني ما أنا ما باستمرش حتى مدّة و والمعلومات تروح وتيجي كده على دماغي فاتعوّد عليها ف فاكون أحسن فيها و وأخدت عليها يعني معنى يعني معنى الكلام يعني إن أنا أكون أخدت على على المعلومات آمم، بقيت أحسن عِرفت أذاكر إزاي، آآ عِرفت حتى الأساسيات إنّما حتى الأساسيات باعيد وأزيد فيها في كل مرّة بآجي أبدأ، بسبب إيه بسبب إن أنا بابتدي على نَفْس نظام يومي والروتين اللي مخلّيني يعني ب ب لسه في عنق الزجاجة ال أنا واقفة ما باعملش أي حاجة خالص، لسه ف ف في واقفة في حتة مش باتحرّك لا يمين ولا شمال ولا في أي اتّجاه.
إمم. آه.